أنا ما كنتش باعرف أربطها لوحدي.
آه. حلو، حلو برضه، آه.
آآ، آآ، الش نفس الشخص اللي أنا باقول لِك عليه دوَّة يعني عال شُفت فيديو ليه كده اتعلِّمت طريقة سهلة جدًا، جدًا من خ آآ، طريقة ربطها يعني، آآ، ال الأكلات والحاجات من ديَّة أنا ما كنتش باعتمد على نفسي أوي في موضوع ال الأكلات ولا الكلام دوَّة آآ
آه. حلو. إمم، شجّعتك، لمّا شُفت الفيديو ب بيشجّع، إمم.
شجّعتني و آه، وحاولت مرّة إن أنا أجرّب أكلة مع نفسي يعني، بس للأسف فشلت بس ما علينا يعني يكفيني شرف المحاولة يعني، <laughs> آه، يكفيني شرف المحاولة يعني. <laughs>
<laughs> نجحت، بس التجربة، بالضبط. طَب خليني أسألك سؤال أخير، لو تقدر تنصح حد أو شخص بحاجة واحدة، عشان يحافظوا على ذو ع عشان يحافظ على ذوقه العام أو كده، آمم، وسط الزحمة دي، وسط زحمة الفيديوهات و والترندات؟
والله أنا شايف إن النا إن يعني أي حد أو الناس عمومًا، لو عايز ي ي يقلّد حاجة على السوشيال ميديا أو مثلًا اتأثّر بحاجة على السوشيال ميديا ما يقلِّدش عمياني برضه، يعني يحكِّم عقله، حتى لو هيقلِّد يقلِّد آه في حدود، آه في حدود ال الحاجة ال ال اللي تت تتناسب مع ثقافتنا، وتتناسب مع مع مع مع أسلوب حياتنا يعني، لإن في حاجات ساعات بتبقى حاجات شاذة كده، م خارج ثقافتنا وخارج مجتمعنا، ممكن حد يتأثّر بيها بيبقى ح ممكن يبقى منبوذ في الو في الحالة ديَّة فإحنا ما ن ما نتأثّرش ولا إن إحنا نجرّب عمياني، من غير ما إحنا ن نحافظ على مبادئنا، ال مبادئنا بشكل أساسي يعني.
إمم. يشوف اللي يناسبه تقصد؟ إمم. إمم. إمم، فعلًا. أيوه. إمم. حلو أوي، أنا مبسوطة أوي إنك إنك ات اتكلِّمت معايا في الموضوع ده النهارده، شكرًا.
أنا أكتر طبعًا، شكرًا.